بُصّ، أنا عندي مشكلة مضايقني أوي بقى لي كام يوم، آمم بصراحة مش بقي لها كام يوم، ده بقي لها كتير جدًا، أنا عندي م أ أ آآ، مشكلة بتتلخّص في إن أنا يوم ما باوصل لحاجة، آمم يعني ما أي حاج أي حاجة بامشي فيها وباخد فيها خطوة، ممكن آآ آخد فيها خطوة و2، و3، ولكن الخطوة ما ب ما باكمّلش، ما عنديش فكرة الإستمرارية دي، ما باقدرش إن أنا آآ آخد الخطوة دي خالص، يعني ما أعرفش ليه دايمًا آآ، أول ما بيخبط فيّا حاجة أو أول ما باوصل لمرحلة من التعثُّر، لأ خلاص كده شكرًا، أنا الموضوع بالنسبه لي انتهى. كتير بقى، الكلام ده أنا قابلته في كلّ حاجة في حياتي تقريبًا، في مثلًا ممكن أنزِل Gym مثلًا، ابتدي إن أنا أقعد شهر و2، وأعمل آآ، حاجة كويسة وأعمل فورمة كويسة وبتاع، بس ما أعرفش ليه ما أول ما بالاقي مثلًا أنا عندي امتحانات في الكلية أو عندي مشكلة مشكلةً ما مثلًا تمنعني إن أنا آآ، أروح الGym أو كده، خلاص لو فصَلت أسبوع مثلًا ما باروحش، ما باكمّلش تاني، يعني خلاص كده الموضوع خِلص. نفْس الكلام في كلّ حاجة لو مثلًا، بدأت حتّى Term في المذاكرة ب بابتدي إن أنا أبدأ الTerm ب ب يعني م بت بشغف جامد جدًا وبابقى مبسوط جدًا و وباعمل شغل جامد أوي، أوي، أوي، ومع أول امتحان أو أول مثلًا ما ييجي امتحانات نُص الTerm أو حاجة، لأ خلاص كده الموضوع خِلص، ما باقدرش بقى أكمِّل وبيبتدي حاجات تتراكم عليَّ وكده، فأنا كنت عايز نصيحتَك، أنا إزاي إزاي أستمر و وإزاي أواجه التعثُّر عامةّ يعني؟
طَيِّب أنا مُتفهِّم جدًا المشكلة اللّي عندك و وال واللّي أنت بتحِسّ بيه، آآ وقد إيه ه حاجة زيّ كِدَه ممكن تأثّر عليك، وتأثّر على حياتَك إن أنت ما تحِسّش إن أنت بتحقّق حاجة في حياتك، أو إن أنت بتتقدّم في حياتَك، بس خلّيني أسألَك كده في الأول، إيه أ من إمتى أنت بتحِسّ الإحساس ده؟ إن أنت مثلًا كنت بتعمل حاجة معيّنة، و آآ، الحاجة دي ما بتستمرّش فيها، وبتتعثر فيها، وبتقف فيها؟ عايز أعرَف منَّك إمتى أوِّل مَرّة آآ، آآ حسّيت الإحساس ده؟
بُصّ، هو يعني هو أنا مِش هاقدَر أقول لَك أوّل مَرّة على قد ما هو إحساس دايمًا مِلازمنِي يعني، لإن هو واضِح إن هو طَبع، طَبع إن أنا مِش باعر مِش باقدَر أستمرّ في حاجة، آآ، مِش عارف بَقى مُمكِن نقول عليه تَكاسُل، أو مُمكِن نقول عليه أنهي لَفظ مَضبوط، بس هو فِعلًا طَبع آآ من صُغري تقريبًا من وأنا صُغيَّر، كُلّ ما باعمِل حاجة، لأ ما باقدَرش أكمِّلها، بيبقى ب لازِم باوصَل في حِتَّة، وما أقدّمِش آخِر نتيجَة، على عَكس لو بَدأت مثلًا من نُصّ الحاجة، لو كمّلت على شُغل حَدّ، أنا مُمكِن أكمّل مِن وراه وأخلّص الموضوع تمام جدًا، لكن أبدأ أنا حاجة مِن أوّلها لآخِرها، مش عارف، ما باقدرَش.
طيب. خلينا نبدأ إن إحنا ممكن إزاي نعالج المشكلة دي، آآ، إن إحنا أ مثلًا لو أنت آآ، بتعمل حاجة معينة في الشغل مثلًا، وأنت مُطالب إن أنت تخلصها، الحاجة دي ممكن إن أنت الأول إن أنت ت تقسِّمها لحاجات أصغر، حاجات صغيرة، آآ، ت خطوات صغيرة بسيطة، تقدر تمشي عليها. إن أنت مثلًا آآ في حاجة معينة خلصتها، آآ تعلِّم عليها إن أنت خلصتها وتشجع نفْسَك، بعد كده الحاجة التانية إن أنت خلصتها، آآ، تعلِّم عليها وتشجع نفْسَك. بالخطوات الصغيرة دي، هتلاقي إن أنت بتحقق تأ أ تقدم آآ، سريع وفي وقت صغير وهتلاقي إن أنت بتشجع نفْسَك بدل ما أنت تبقى حاطط مثلًا هدف كبير أنت عايز تقدر توصل له، في خلال مدة زمنية ممكن تكون مش كبيرة، فتحس إن أنت ما بتحققش تقدم؛ لأن أنت مِركِّز على هدف واحد، إنما أنت لو الهدف ده قسِّمته لأهداف صغيرة وخطوات صغيرة، بدأت إن أنت بتحققها واحدة، واحدة، هتحس إن أنت فعلًا، أنت فعلًا بتتقدم، أنت فعلًا مش بتقف في نُص الحاجة زي ما أنت بتقول، مش مثلًا بت بتحس إن أنت م مش بتنجح فيها، لأ، هتلاقي إن أنت بتنجح في الحاجة دي، أنت ب قربت توصل للهدف الكبير ده، عن طريق الأهداف الصغيرة اللي أنت آآ، بت بت بتمشي عليها.
هو أنا بصراحة م عمري ما كنت باتّبع الطريقة دي، لإن أنا كنت باعمل العكس بصراحة، إن أنا كنت دايمًا لازم اراكِم عليَّ حاجات كتير جدًا، ووقت بقى ما الدنيا تتراكم وأبقى في ضغط، ابتدي بقى تلاقيني شغال آآ، ب ب بادوس في الحديد بقى، تلاقي عليَّ مثلًا طالبين مني في الشغل حاجات كتير جدًا، لو هُم طلبوا مني الحاجة في الأول، حاجة صغيّرة مثلًا أنا ما باعملهاش، لأ باقول: "مش مهم النهارده، خلاص خلّيها بُكرة." بابتدي إن أنا أسوّف، اللي هو آآ ب باتّبع نظرية التسويف، إن أنا آآ، كلّ حاجة لأ هاعملها قدّام، آآ، هاعملها بعد بُكرة، كده، فبتتراكم عليَّ الحاجة. يعني أنا بقى من النوع إن أنا الحاجة لمّا بتيجي عندي بيبقى ك بتكتر عليَّ، بابتدي إن أنا أقرّر إن أنا م لأ تمام، أنا هاقعد واشتغل عليها و وهاخلّص كلّ الكلام ده. فمش عارف ه فكْرِتك دي تكو يعني يجوز تكون حلوة، وهاجرّبها، يعني أنا هاف هأقسّم الحاجة لشوية حاجات صغيّرة، وأتّبعها، بس مش عارف هل هل أنا برضه، آآ لو ما هو أنا برضه في نفْس المشكلة تقريبًا ما راحتش، إن أنا لو حصل ظرف مثلًا وابتدت الحاجة تتراكم عليَّ، لأ، أنا هت هابتدي إن أنا أراكمها، يعني النهارده مطلوب مني أعمل 4 حاجات في اليوم مثلًا، النهارده أنا لسببٍ ما مش هابقى متواجد في اليوم ده في الشغل، فالحاجة دي هتتراكم، فبرضه حتّى وأنا مقسّمها لأ، الحاجة هتتراكم، فإيه الحل في كده؟
فعلًا، الحالة الحالة دي ممكن فعلًا يحصل معاك، زي ما أنتَ بتقول، إن لو حصل عندك ظرف في يوم من الأيَّام، ممكن الحاجة دي تتأجَّل، و وبالتالي نرجع لنفس المشكلة، اللي هي إن الحاجة بتتراكم عليك. الحل إيه بقى، الحل إن أنتَ تتَّبِع إستراتيجية معيَّنة في إيه بقى، إن أنتَ مثلًا، مثلًا، لازِم تحُطّ فيه إن ف ف في حساباتَك مثلًا، إن أنتَ لو قسَّمت الحاجات بتاعتَك آآ أو الهدف بتاعك لحاجات صغيرة، ممكن إن أنتَ آآ لو آآ في حاجة في يوم معيَّن ما قدِرتِش إن أنتَ تعملها، هي كده كده حاجة صغيرة، لو اتأجَّلت لليوم اللي بعده، واليوم اللي بعده already برضه حاجة صغيرة، فإن أنتَ تقدَر تعمل الحاجتين مع بعض. ولكن لازم لازم يبقى عندك نوع من أنواع الاستمراريَّة في ال إن أنتَ آآ لازِم آآ لازم كلّ يوم، على قد ما تقدَر، إن أنتَ الحاجة الصغيرة دي تخلَّصها. ما تستقِلِّش بالحاجة الصغيرة دي وتقول: "دي حاجة صغيرة، أنا ممكن إن أنا آآ آآ أعملها بُكرا." لو أنتَ عملت كده هتلاقي نفسَك رجَعت لنفس النقطة تاني، إن أنتَ بتراكم الحاجات، والحاجات الصغيرة اتجمَّعت مع بعض، لقيت نفسَك اتضغَّطت، لقيت نفسَك ما بتحقِّقش حاجة. أنتَ لازِم تحافِظ على الاستمراريَّة. أنتَ ممكن برضه نصيحتي ليك، إن أنتَ ممكن تبقى حاسِس بإرهاق، ممكن يبقى عندك نوع من أنواع الإرهاق اللي مأثِّرة على حياتَك ومأثِّرة على طاقتَك، لذلك إن أنتَ لازم ممكن تاخُد فترة راحة قبل ما تبدأ ت تطبِّق الإستراتيجية اللي أنا باقول لك عليها. لو خدت فترة راحة وحسّيت إن أنتَ بعدها استعَدِّت طاقتَك، تقدَر تطبِّق الإستراتيجية دي وتقسّم الخطوات أو ال الهدف بتاعَك لخطوات صغيرة، وتعمل زي ما باقول لك، إن أنتَ آآ آآ ت لو في حاجة صغيرة ما قدِرتِش تعمَلها في يوم الأيَّام بسبَب ظرف عندك، إن أنتَ تقدَر تعمَلها اليوم اللي بعده مع الحاجة الصغيرة التانية، ومش هتحس إنها حاجة كبيرة، إن أنتَ تقدَر تخلَّصها فعلًا في اليوم ده.
أنا فهِمت منك دلوقتي حاجة عمري ما خدت بالي منها بصراحة، إن أنا الهدف آآ يعني، برضه صحِّح لي لو أنا باتكلَّم غلط. بس معنى كلامك في حتَّة إن أنا أقسّم ال إن أنا كل يوم أعمل حاجة صغيرة، هو الهدف، مش إن أنا أعمل حاجة على قد الهدَف يعني مش الهدَف إن أنا أخلَص اللي ورايا، على قد الهدَف إن أنا اتعوَّد إن أنا أعمل كل يوم حاجة، فما أبقاش عندي كسل وأبقى عندي آآ، ح يعني حافز إن أنا كل يوم باعمل حاجة. هي ده طبعًا كلام قوي جدًا، أنا عمري ما أصلًا التفَّت ليه، أو عمري ما خدت بالي منه. كنت بصراحة باستقِل، كنت بيبقى كل اللي في دماغي إن أنا عايِز أخلَص وخلاص. يعني عايِز أخلَص حاجة، فخلاص بقى، أقول: "هأجِلها لبُكرة وأبقى هاعمَلها مع أُختها وهاعمل كده." فده ده الحتَّة اللي أنا بصراحة عمري ما فكرت فيها. طيب خلِّيني برضه أسأَلَك سؤال، آآ في الحتَّة الكويِسة جدًا إن أنتَ اتكلَّمت فيها، حتَّة إن أنا أستعيد الطاقة دي. أنا فعلًا بييجي عليّا أوقات، خلاص بافصِل بقى، اللي هو، تعبت، مش قادر. وتقريبًا هو ده الإحساس اللي بينتابِيني لمَّا أنا بابقى بادِئ حاجة، وبعد مثلًا فترة خلاص ب بافصِل بقى، وب وبتتوه عني، وبارُوح بعيد عنها. إزاي استعيد تركيزي تاني؟ إزاي إزاي استعيد طاقتي تاني؟ وفي ظلّ مثلًا آآ، شغل، أو في ظلّ دراسة، أو، أو، أو، إزاي بعد الفترة المُرهِقة دي، آآ، أقدَر إن أنا أ أستعيد الطاقة دي تاني، وأرجع بحماس؟ إزاي أرجَع حماسي؟
آآ، بُص هاقول لَك، أنت، آآ، في حاجة ممكن تعملها هي أصلًا آآ، هيبقى ليها، آآ، حاجتين، آآ، آآ، آآ، م آآ، مُميزين وحاجتين كويسين جدًا ليك، هيساعدوك في إن أنت تلتزم وفي نفْس الوقت هيرجّعوا لك طاقتك وحماسك. إيه الحاجة دي بقى؟ أنا أنصحك إن أنت ترُوح الGym أنت قُلت، آآ، في كلامك في الأول، إن الGym ده من الحاجات اللي أنت ما بتقدرش تلتزم بيها أو ما بتستمرِش فيها. طيّب إزاي بقى إن أنت الGym ده هيقدر يساعدك في نقطة في النقطتين، الحماس والإلتزام، أنت دلوقتي هتاخد فترة راحة، يعني أنت مش مُطالب منك تعمل حاجة آآ، كتيرة في حياتك، أنت مُطالب منك- ودي نصيحتي ليك- إن أنت تحاول أسبوع أسبوعين إن أنت تروُح الGym مثلًا، مثلًا، يوم ويوم لأ، يعني يوم آه، ويوم لأ، في الحالة دي أنت هتخلي، آآ، جسمَك يتعود إن في Routine معيَّن هو بيعمله، في حاجة معيَّنة هو بيعملها ك يوم آه ويوم لأ، في حاجة معيَّنة لو عدّت مثلًا يومين وما رُحتش Gym في حاجة غلط، لأ، جسمك مش هيبقى متعود على الموضوع ده، وكمان الGym أصلًا من الحاجات المميزة فيه، إن هو بيرجّع للواحد طاقته وبيحسِّن له نفْسيته، بيخليه مثلًا، آآ، بيحس إن شكله، آآ، أحسن جسمه، آآ، فيه عضلات، الحاجات دي كلها بتفْرِق مع الواحد في حماسه، في نفْسيته، في طاقته، وبالتالي أنت يبقى كده رجّعت حماسك في مدة أسبوعين، وكذلك إن أنت عوِّدت نفْسَك إن في Routine، الRoutine ده هيخليك بعد كده إيه، نرجع لنقطة إن أنت لمّا تقسّم هدفك لحاجات صغيرة، يبقى في Routine الحاجات الصغيرة دي ملازماني كل يوم أو كل يومين، زي الGym وبالتالي أنت عوِّدت نفْسَك على الخطة دي وعلى الحاجة دي.
فهمتك أوي بصراحة، والكلام اللي أنت قلتُه ده آآ، قوي أوي يعني وأنا بأمانة حتة الgym دي أنا كنت صرفت النظر عنها من زمان أوي يعني، بس م أنا لمّا كنت باروح ألعب الgym مثلًا كنت ب باروحُه من باب إن أنا رايح أتفسّح، رايح أنبسط يعني مش في دماغي أي حاجة تانية آآ، عُمري ما فكّرت فيها بالطريقة اللي أنت كلمتِني فيها دلوقتي، فده غيّر في دماغي كتير وهَ فعلاً هيرجّعني الgym تاني، آآ، وهلت طبعًا هالتزم بالحتة اللي أنت قُلت لي عليها إن أنا أقَسِّم يومي آآ، لكذا آآ، التاسكات اللي عندي أقَسّمها لحاجات زغنططة، وألتزم بحاجة روتينية كُلّ يوم. فإن شاء الله أجرّب وإن شاء الله تضبط معايا، عامةً أنا استفدت منّك كتير وباشكرك جدًا على كُلّ اللي أنت قلتُه لي النهارده.
إن شاء الله بإذن الله، إن أنت تقدر إن أنت تعمل الحاجات اللي أنا قُلت لك عليها، وإن شاء الله النصايح دي تِفرِق معاك في حياتك سواءً الgym سواءً الroutine سواءً الإستراتيجيات، سواءً ال الهدف اللي يتقسِّم لتاسكات صغيرة آآ، إن شاء الله الحاجات دي هتفرِق معاك جدًا، وهتخليك تحس إنك دايمًا بتتقدِّم وإنّك دايمًا بتنجح في حياتك.